Eee, untuk musik sih sangat mempengaruhi ke ak ke produktivitas keseharian aku dan mood aku ya. Karena dari kita bisa dengerin musik itu, eee nggak tahu ya, dari dari instrumennya kali ya, yang bikin mood kita tuh, mmm, bet jadi lebih bagus gitu, maksudnya produktivitas tuh kayak se lebih semangat lagi gitu, pas kita dengerin musik.
Kei. Iya. Oke, masuk akal tuh. Nah, terus biasanya ya kamu, mmm, dengerin musik ini pas lagi kegiatan apa nih, kalau boleh tahu?
Biasanya kalau lagi kayak ngerjain sesuatu tuh, aku dengerin musik. Atau kayak lagi eee, sebelum tidur kadang aku dengerin musik dulu, gitu.
Jadi, kegiatan-kegiatan harian kamu banyak mendengarkan musik ya, terutama ketika mau fokus ngerjain sesuatu, gitu.
Iya. Iya, benar. Iya, bener banget, Kak.
Nah, kalau boleh tahu nih dibagiin ke akus, suka genre musik yang gimana gitu, nah dan kenapa genre ini tuh bisa mempengaruhi tadi mood dan produktivitas kamu?
Heeh. Aku sebenarnya kurang paham e dengan genre ya. Jadi, kayak aku tuh lebih mungkin aku bisa sebutinnya band-nya aja, Kak.
Boleh boleh tuh. Rekomendasi nih, mungkin.
Oke. Oke, mungkin kalau Kakak tahu genre-nya, entar tolong kasih tahu ke aku ya, itu genre apa. E aku suka kayak, eee, lagunya Sal Priadi, yang lagu lagu Indonesia dulu ya, Sal Priadi. Mhm. Terus, eee, kalau luar itu aku banyak sih sukanya. Kalau lagu ini tuh aku kurang banyak suka. Mungkin kalau lagu Indo, lagu lama gitu. Kayak, e Sal Priadi ini yang terbaru lah ya. Tapi lama-lama tuh aku banyak banget kayak Utha, terus kayak Chandra, terus habis itu Iwan Fals. Terus Ruth Sahanaya, yang kayak gitu. Terus kalau untuk lagu luar, itu aku suka kayak Boyz II Man, Bee Gees, eee, terus Stevie Wonder, terus habis itu MLTR.
Oke. Oke, Sal Priadi. Oke oke. Oh, yang lawas ya? Oke. Oh. Oke. E tahu tahu tuh. Aku tahu. Mhm. Oke, berarti kalau ngelihat genre-nya itu, paling banyak lebih ke arah sedikit pop gitu ya? Hmm. Nah, kenapa tuh? Mmm, genre atau band-band kesukaan kamu tadi tuh bisa e musiknya tuh mampu mem mempengaruhi m semangat harian kamu gitu?
Iya, benar.

Aduh kalau rekomendasi sih aku nggak bisa kasih rekomendasi ya, siapa tahu selera Kakak tuh berbeda ya. Mmm, oh oke. <smacks lips> Mungkin, ah, ini ya, Kak, kayak Boyz II Men itu oke buat kayak, kita fokus untuk hal sesuatu yang lagi kita kerjain. Terus juga, Bee Gees juga bisa yang tadi aku sebutin. Terus, Stevie Wonder itu kan kayak lagu-lagu mereka tuh kan gampang banget untuk didengar dan artinya juga ma gampang banget kita untuk ngerti kan. Terus, mmm, a Ne-Yo juga seru tuh, Ne-Yo, terus habis ju eee, Ne-Yo tuh tau kan, Kak? Bukan yang bukan Korea ya, yang ano marinana ya itulah pokoknya. Terus habis itu Justin Bieber mungkin ya, Kak, aku bakal rekomendasi Justin Bieber juga ya. Gitu, terus paling kalau, ah, lebih-lebih lagi kalau Indo si Sal Priyadi tadi yang, yang ini mungkin aku sukanya paling suka ini, yang bisa aku repeat dalam seharian tuh yang yang a aku nggak tahu sih nama judulnya apa, lupa tapi aku hafal banget lirik yang yang ini, Kita usahakan rumah itu, yang itu.
Oke oke, tapi nggak papa sih aku mau denger. <chuckles> Mhm. Oke. Mhm, Bee Gees. Oke oke. Mhm. Oh, iya iya, ya. <chuckles> Apa tuh? Penasaran. <chuckles> Nah, itu judulnya itu. <laughs> Iya iya, "Kita Usahakan Rumah Itu" judulnya. <chuckles>
Oh! Oh, iya? <laughs> Oke oke berarti itu judulnya, Kak. Terus, udah sih itu doang.
Oke, mhm. Oh itu doang ya? Oke menarik banget nih, mmm, obrolan kita kali ini tentang musik, atle terutama pengetahuan kamu ya tentang musik, mmm, yang bisa mempengaruhi mood, rasa senang, dan produktivitas harian kamu. Terima kasih banyak ya udah mau berbagi di sesi, ya ngobrol-ngobrol santailah ya sama aku, eee, mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi dengan lebih dalam lagi topiknya, gitu.
Terima kasih kembali ya, Kak, sampai ketemu lagi.
Oke, sampai ketemu kembali.

Kalau playlist enggak ada sih, Kak. Paling kalau playlist itu aku misahinnya dalam kayak 90-an, 80-an, terus Indo, terus udah. Yang paling aku suka, udah gitu doang. Enggak ada playlist kayak khusus kerja, eee, terus, mmm, kuliah atau gimana. Enggak ada, enggak ada playlist tertentu sih. Aku tuh paling suka random ya, karena kan di, eee, platform kita kan udah, algoritmanya udah ngikutin musik-musik yang kita sukain kan.
Oh, mhm. Mhm. Iya, pastinya, ngikutin kita tuh.
Mhm, iya.
Nah, terus, eee, mungkin ya, aku mau gali atau tanya-tanya lagi nih. Mmm, ada enggak musik yang selalu kamu dengarkan, mungkin, mmm, yang ketika kamu dengarkan itu malah membawa kamu tuh, ke memori yang masa lalu gitu, ada enggak? Gitu.
Mhm, boleh banget, Kak, mhm, mhm. Iya. Oh, ada banget. Aku kan suka banget sama Justin Bieber ya, sampai sekarang ini kan. Eee, iya, jadi kayak kalau dengerin lagu dia yang album-album lama tuh, kayak Baby, Favorite Girl, One Time, terus yang Smile, itu tuh, kayak ingetin aku pas zaman SMA dengerin musiknya, karena pakai BlackBerry. Terus juga, dulu zamannya belum kayak ada, mmm, eee, Spotify belum ada kan, terus dengerinnya dulu pakai Winamp di komputer, pakai speaker, yang kayak gitu-gitu sih, Kak, paling memorinya. Enggak pernah yang eh, pernah, pernah, satu lagi, eee, Ed Sheeran yang judulnya Dive. Itu kan tentang kayak, mmm, si cowok ini, eee, kayak ngapain, ngomong sayang duluan, kalau enggak tahu maksudnya apa gitu kan. Itu pernah galau sekali pakai dengerin lagu Ed Sheeran yang Dive. Tapi selebihnya aku enggak pernah lagi galau pakai karena lagu sih.
Mhm. Oh, iya iya. <chuckles> Mhm. Betul. <chuckles> Oke, tap mhm. Apa tuh? Apa tuh? Oke. <chuckles>

Sah-sah saja, Kak, karena kan itu hak mereka s masing-masing ya, kayak mereka mau nggak suka dangdut pun kayaknya juga bukan salah mereka, dan itu kan kayak tergantung dari lingkungan dan budaya mereka masing-masing. Kayak aku nih, aku emang bener-bener anti dangdut dan koplo, karena menurut aku alay, karena kan aku nggak hidup di lingkungan yang, eee, suka dangdut atau koplo gitu. Walaupun dangdut dan koplo itu menjadi bahan bercandaan, aku sama teman-teman aku kalau tiap mau, mmm, rekreasilah atau lagi nga kayak bakar-bakar gitu kan. Nat iya, tapi tapi bukan hal sesuatu yang wajib untuk kita sukai kan, dangdut sama si koplo ini, gitu.
Mhm. Mhm. <laughs> <chuckles> Oke oke oke. Oke, menarik banget nih, jadi aku tahu pandangan kamu tentang hal itu. Nah, kalau lagi dengerin musik nih, mmm, terkait mood dan produktivitas ya, sesuai, mmm, obrolan kita tadi. Kamu ada, mmm, memilih nggak sih, jenis-jenis instrumen, mmm, dari suatu lagu, misalnya kalau pagi hari kamu lebih suka dengerin yang, e mmm, lembut atau nadanya tuh ringan gitu, kalau yang, mmm, misalnya lagi produktivitas cenderung suka yang tinggi. Nah, biasanya, mmm, ada perbedaan enggak sih, kalau boleh dibagikan?
Iya. Mhm. Oke. Mhm. Biasanya kalau aku pagi-pagi banget, aku dengerin lagunya Gus Tega, lagunya si orang Bali pokoknya yang kayak cuman, eee, musik doang, nggak ada omongannya kayak ya kayak yang musik-musik, eee, we orang Sunda tuh, Kak, yang kalau kita ke rumah makan Sunda, ada musik khususnya itu kan. Nah, kalau aku ini dengerinnya versi Balinya, namanya Gus Tega, terus habis itu baru, eee, diselingin sama lagu Indo kayak lagunya Ruth Sahanaya, tapi aku lebih suka tuh genre pop, bener yang tadi Kakak bilang, aku tuh kurang suka yang EDM atau rap, kayak gitu.
Mhm. Oke. Oh, kayak angklung-angklungan gitu ya? Oke. Pop ya, a alirannya? Mhm, oke oke menarik banget nih, mmm, bahasan kita. Jadi, mmm, kalau pagi-pagi cenderung pengennya suasana yang tenang gitu ya, instrumen-instrumen aja, terus kalau lagi produktivitas biasanya dengar lagu pop-pop atau nada-nadanya yang nge-beat gitu kali ya? Mhm.
Iya, mhm, bener banget. Iya. Iya. Iya, bener banget, Kak.
Nah, mmm, kalau aku boleh tahu nih ya, mmm, tentang, mmm, selera musik kamu nih ya, jau lebih jauh lagi. Nah, kamu biasanya, mmm, ada nggak rekomendasi, mmm, yang berbeda nih, antara ketika kita lagi pengen, mmm, fokus untuk belajar dan, mmm, musik mungkin untuk meningkatkan mood atau senang-senang gitu, ada nggak perbedaan, mmm, yang mungkin bisa kamu rekomendasikan?
Mhm. Iya, boleh.